हाँ, तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक अ, स्टूडेंट हूँ और मैं अ, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो कहीं न कहीं हुँ, हुँ, हुँ, तो कहीं न कहीं मेरे अंदर बिल्कुल एक डर-सा बना है कि मैं जिस फ़ील्ड के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, कहीं ने कहाँ वहाँ मेरा अगर नहीं हो पाए तो मैं मेरे सा मेरा क्या होगा। मैंने बिल्कुल अपनी जॉब छोड़ दी है। तो मैं जॉब ड्रॉप कर दी है पूरी मैंने एग्ज़ाम के चक्कर में। तो कहीं न कहीं मेरे अंदर थोड़ा एक मैंटल प्रेशर भी है, कि मैं इसको करूँ ना करूँ। अ, अगर मैं ए एक तो बिल्कुल मैंने जॉब छोड़ दी तो मेरे अंदर बिल्कुल एक प्रेशर सा आ गया है कि इसको करूँ। अगर नहीं हो पाए तो मेरा क्या होगा? अ, मेरे फ्यूचर में क्या होगा मेरे इससे मेरे बहुत सारा इफ़ेक्ट पड़ा है, मेरी फ़ैमिली थोड़ा मेरे से नाराज़-सी चल रही है। तो कहीं न कहीं मेरे को बिल्कुल असफल होने का एक बिल्कुल डर बना अ, बना है मेरे अंदर कि हाँ, कि अ, अब तो एकदम मैंने इस फ़ील्ड में घुस चुका हूँ, कहीं कभी-कभी मेरा मन थोड़ा अ, दिमाग मेरे इसमें ऐसा प्रेशर हो जाता है कि मैं इस फ़ील्ड में चुन तो लिया है, अगर मेरा नहीं हो पाए तो मतलब बहुत सारी एंग्ज़ायटी हो जाती है, कि होगा नहीं होगा, मन में फेल होने का डर है। थोड़ा तनाव है, समाज का डर है लेकिन अब मैं ये है कि मैंने थो पहला अब कदम उठा चुका हूँ मैं इसकी तरफ, लेकिन फिर भी थोड़ा एक मन में डर बने रहता है अगर मेरा नहीं हो पाए तो मैं समाज को कैसे फ़ेस करूँगा, खुद को कैसे फ़ेस कर पाऊँगा। क्योंकि मैंने बहुत अच्छा-ख़ासा जॉब बहुत मुश्किल से मैंने किया था और मैं उसको बिल्कुल एकदम बीच में छोड़ के आ चुका हूँ तो होता है कि हमें थोड़ा फेल होने का डर बना रहता है। अ, फ़ैमिली का थोड़ा सपोर्ट है लेकिन मैं बोलूँगा कि उतना सपोर्ट मेरे को नहीं है फ़ैमिली का कि वो मेरे से नाखुश हैं कि आपने इतनी अच्छी जॉब छोड़ दी। तो मेरे में थोड़ा अ, असफल होने का एक डर बिल्कुल बना है जिससे कि मेरा थोड़ा आत्मविश्वास एकदम-सा घट चुका है कि अगर नहीं हो पाए होता है कि ऐज़ अ एस्पिरैंट थोड़ा एक तो इतना आजकल एग्ज़ाम का थोड़ा प्रेशर इस वज़ह से मैं बिल्कुल एकदम डर डर के माहौल में हूँ कि हाँ, मेरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा जिससे मेरा थोड़ा आस्म आत्मविश्वास बिल्कुल घटा हुआ है।
जी। जी। जी। जी। जी। बिल्कुल, मैं आपकी बातों को समझ पा रहा हूँ जिस तरीके से आपने बताया कि आपको असफलता से कहीं न कहीं एक आत्मविश्वास आपका डग-मगा रहा है लेकिन थोड़ा और मैं विस्तार में इस चीज को जानना चाहूँगा और थोड़े 1-2 सवाल भी करना चाहूँगा। तो मेरे को ये बताइए ये स्थिति जो आपकी डर की है। ये स्थिति कितनी मतलब स्थिति पे ये डर सबसे ज़्यादा कब महसूस होता है आपको? जैसे आपने बताया आप पढ़ाई भी करते हैं, करियर भी छोड़ चुके हैं तो क आपको किस स्थिति पे सबसे ज़्यादा ये डर महसूस हो रहा है पढ़ाई के वक़्त, करियर के वक़्त या रिश्ते या कहीं और स्किल जो आप सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं या कहीं और एग्जाम में कब आ रहा है आपको सबसे ज़्यादा ये डर?
हुँ। हाँ, तो मेरे को ये डर सबसे ज़्यादा तब आता है जब मैं अपनी फ़ैमिली के साथ बैठा होता हूँ कहीं न कहीं वो मेरे फ्यूचर के लिए बातें करते हैं कि हाँ, आप एक अच्छी जॉब में थे और आपने उसे छोड़ दिया और आप इ इस फ़ील्ड में आ चुके हैं जहाँ इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। तो कहीं न कहीं बिल्कुल मैं असफल उस समय मैं बिल्कुल घबरा जाता हूँ कि हाँ अ, ये ऐसे बोल रहे हैं। वहाँ मैं अपने आप पे खुद अपने आप पे मुझे शक होने लग जाता है अपनी तैयारी पे, अपने खुद पे कि मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा जिससे थोड़ा मेरा आत्मविश्वास भी एकदम बिल्कुल डग-मगा जाता है। कि हाँ, ये मैंने जो निर्णय ले लिया है इतनी अच्छी जॉब मैंने बहुत अ अ, मेहनत के बाद उसे हासिल किया था लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा मेरे मन में ये चलता था कि हाँ, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, मेरा थोड़ा रुचि ये गवर्नमेंट सेक्टर ये सरकारी एग्ज़ाम की तो उस तरफ़ ज़्यादा थी। तो कहीं न कहीं मैंने उसके चक्कर में अपना अ, जॉब छोड़ा तो कहीं न कहीं थोड़ा मेरे को घबराहट, डर और समाज का डर बिल्कुल बना रहता है कि अगर मैं नहीं हो पाया। थोड़ा होता है आदमी कभी जब उसके अंदर थोड़ा प्रेशर आता है तो वो खुद पे शक करने लग जाता है कि हाँ, मेरा मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो ये डर बिल्कुल मेरे अंदर बना रहता है। ये मुझे ये डर इस डर की वज़ह से मैं बहुत सारे अपने काम अपने जीवन के अच्छे निर्णय नहीं ले पाता हूँ। कभी-कभी मुझे बहुत सारे अच्छे-अच्छे ऑफ़र भी मिलते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं उसमे चले जाऊँगा तो मैं अपनी कहीं न कहीं तैयारी से बिल्कुल दूर बन जाऊँगा। जिससे कहीं न कहीं मैं फिर अपने जो भी मेरा गोल है मैं उसको फिर से कहीं उससे भटक जाऊँगा और उसे हासिल नहीं कर पाऊँगा।
जी। अच्छा। जी। जी। जी, बिल्कुल। मैं समझ पा रहा हूँ कि क आपको कहीं न कहीं अपने जो विचार हैं आपके या कहीं न कहीं आप जो फ़ैसले लेना चाहते हैं उनमें डर बना हुआ है और बिल्कुल जायज़ भी है। तो जिस तरीके से आपने बताया तो जब ये डर आता है आपको, तब आपके दिमाग़ में कौन-से विचार आते हैं? या कौन-सा आप कहते हैं ना एक वर्स्ट केस सिनेरियो होता है हर चीज़ का, वो क्या ल आपको लगता है?
हाँ, तो जब भी मेरे मन में ड असफल होने का डर आता है तो कभी-कभी बिल्कुल ऐसा मन करता है कि मैंने बिल्कुल एक गलत निर्णय ले लिया है अपनी जॉब छोड़ के। कभी-कभी मैं ऐसा हताश हो जाता हूँ इतना हताश कि ए, कभी-कभी बिल्कुल अ, वो शब्द भी मैं यहाँ नहीं लेना चाहूँगा थोड़ा कि बिल्कुल अम, कि मैंने गलत ही कर दिया है अब इधर आके। बिल्कुल होता है ना कि आप जब कभी अकेले बैठे हो, थोड़ा आपके अंदर आपके दिमाग़ में बहुत सारी बातें चल रही हो, उस समय थोड़ा ऐसा रहता है कि अ, हम मैं उस समय तैयारी भी अच्छे से कर नहीं पाता हूँ। कि कहीं न कहीं मेरे अंदर एक डर बना रहता है कि मैंने एक बहुत अच्छा अ, पैशन वाला अपना जॉब छोड़ के मैं इधर आया हूँ। और इधर मैं अगर, इस 1 अटेम्प्ट में मेरा नहीं हो पाया, अगला मैं दूँगा, मैं कितना टाइम इधर दूँ कि मेरा हो जाए। मैं कितनी तैयारी करूँ कि मेरा इधर हो जाए। तो मेरे दिमाग़ में बहुत सारे विचार चलते हैं अपनी फ़ैमिली को लेके। कि हाँ, ये मैं इनका एक सहारा हूँ और मैंने जॉब छोड़ दी है, सारी सेविंग ख़त्म कर दी है। सेविंग ख़त्म होने का डर रहता है कि घरवालों का उन पे निर्भर ना हो जाऊँ कि कहीं मैं उन पे अच्छी क्लो अगर मैंने जॉब छोड़ी है तो कहीं न कहीं मैं उन पे बिल्कुल एक हल्का-सा निर्भर हो चुका हूँ। अगर मैं अपनी परीक्षा को अच्छे से पास ना कर पाया तो मैं उस उनपे धीरे-धीरे निर्भर होते रहूँगा। थोड़ा समाज का दबाव बनेगा कि अ, आपका बच्चा पढ़ा अ, इतनी अच्छी जॉब छोड़ के इन चीज़ों पे लगा है। कहीं न कहीं ये सारे मेरे दिमाग़ में ये बातें चलती रहती है कि मैं एक फ़ैमिली को अच्छा कैसे एक अच्छा फ्यूचर उनका बना पाऊँ, अपना एक अच्छा फ्यूचर कैसे बना पाऊँ। ये सारे डर मेरे दिमाग़ में चलते रहते हैं।
जी। जी जी। बिल्कुल, ये कहीं न कहीं डर जायज़ भी है। और जैसे आप बता रहे हैं तो कहीं न कहीं आपको जो जी डर है आपसे अगर मैं पूछूँ तो आपको किन कामों और निर्णयों में इससे सबसे ज़्यादा रोक दिखाई दी है या दिया जाता है? आप कब समझते हैं कि इससे आपकी ये चीज़ें ज़्यादा ही अफेक्ट हुई हैं?
हाँ, तो मैं बताना चाहूँगा ये डर मेरे अंदर तब से आया है जब अ, हाल फिलहाल में ही ए मेरे पिताजी ए एक अब उनकी एक ऐज हो चुकी है तो वो भी रिटायर हो चुके हैं। तो कहीं न कहीं मैं सोचता हूँ की, अब उनकी उम्र हो चुकी है, मेरे को उनको वो सुख-सुविधा देनी चाहिए थी जो वो चाहते हैं। लेकिन मैं कहीं न कहीं अपनी जॉब छोड़ के उन पे एक निर्भर हो चुका हूँ। वो कहाँ म वो उन्हें मेरे पे निर्भर होना चाहिए था लेकिन मैं उन पर निर्भर हूँ। कहीं न कहीं ये चीज़ मेरे को बिल्कुल हताश करती है। और ये और एक घटना और बताना चाहूँगा कि इस समय
जी। जी।
ए वो एक तो बिल्कुल मेरे पे वो हो चुके हैं। उन्हें असफल होने का मेरे उनको पता है कि इन्होंने जॉब छोड़ दी है कहीं न कहीं असफल होने का डर उन्हें भी है। कि मेरा अगर इनका नहीं हो पाए तो इनका फ्यूचर कैसा होगा? ये अ, फ्यूचर में कैसा कर पाएँगे? कहीं न कहीं वही चीज़ मेरे अंदर भी शक पैदा कर देती है कि हाँ, मेरा नहीं हो पाए तो मैं क्या करूँगा। क्योंकि उनकी कहीं न कहीं उम्मीदें मेरे से जुड़ी हुई हैं कि हाँ, ये अच अपना एक फ्यूचर अच्छा बनाएगा। कहीं न कहीं माता-पिता का होता है कि उन्हें अब अपने से ज़्यादा अपने बच्चों को सोचते हैं कि हाँ, इनका एक फ्यूचर बहुत अच्छा हो। तो क वही चीज़ें मेरे अंदर भी आती है कि हाँ, मैं इनके लिए कुछ करना चाहूँ। लेकिन मैंने जॉब छोड़ के, क्विट करके मैं एक अपने इस फ़ील्ड में आ चुका हूँ कि मेरे को तैयारी करनी है गवर्नमेंट एग्जाम निकालना है तो एक बिल्कुल मेरे अंदर एक डर बना है। कि मैं अ, अगर असफल हो गया, या बिल्कुल मेरा आत्मविश्वास बिल्कुल घट जाता है कभी-कभी कि मैं उस समय सोचता हूँ कि मैंने गलत क्विट कर दिया जॉब मुझे कुछ और या मुझे इसे इस तैयारी को भी छोड़ के अगर मैं फिर से जॉब में चले जाऊँ। ये बिल्कुल मेरे मन में ख्याल आते रहते हैं ये चीज़ें। तो मेरे को बिल्कुल उस समय मन मेरा बिल्कुल घबरा जाता है कि हाँ, मुझे ये चीज़ करना चाहिए था नहीं, ये स्टेप मुझे लेना चाहिए था नही। क्यूँकि मैं अपनी फैमिली में एक अब सिंगल सोर्स ऑफ इनकम हो जाऊँगा कमाने वाला। कहीं न कहीं एक माँ मेरे पिताजी की उम्र हो चुकी है। अ, तो वो कहीं न कहीं अब उनको उतना एक ऐज के बाद आदमी उतना कमाना नहीं चाहता या उसके हाथ-पाँव जवाब दे देते तो एक वो मेरे पे बिल्कुल, मेरे ऊपर निर्भर हो चुके हैं। लेकिन कहीं न कहीं मैं अभी अ, अपनी थोड़ा अपने को कहीं ग्रो अप करने के उसमें हूँ फ़ील्ड अ, पी पीरियड पे। तो कहीं न कहीं, कभी-कभी उनको देख के मेरा आत्मविश्वास घट जाता है की हाँ, मैं कर पाउँगा, नहीं कर पाउँगा। तो ये सब समस्या मेरे सामने आती है।
जी। जी, बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ कि वो समस्या कहीं न कहीं आपको आ रही है और चीज़ें भी आपके साथ हो रही हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताऊँ कि जिस तरीके से आपने अपनी बात बताई, मैं समझ पा रहा हूँ <clicks tongue> कि उसमें आपको अपने पिताजी की जो आप मतलब चीज़ें हैं कि पिताजी को लग रहा है कि आप असफल ना हो जाएँ और वो आपके ऊपर जो निर्भर होना चाहते हैं, वो अभी तक नहीं हो पाए हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आप छोटी चीज़ें कर सकते हैं जो स सुरक्षित कदम होते हैं ना कि बड़ा लक्ष्य अपनाने के लिए, जैसे आपने बोला कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और कहीं न कहीं आपको डर है कि वो एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, नहीं निपट तो ये डर तो पहले अपने मन से हटाइए, चीज़ों को करिए। और आप एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चीज़ों की अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये अपने मन में डालिए, अच्छी भावनाएँ डालिए। दूसरा जो आपके आसान काम है, जैसे आप कर सकते हैं, छोटे-मोटे जो आप काम करके कमाई कर सकते हैं, वो चीज़ें करिए, जिससे आपका जो ख़र्चा है वो थोड़ा कहीं न कहीं आपके कामों से ही चले। जैसे छोटा-मोटा साइड इनकम होती है, जैसे फ्रीलांसिंग होती है या पार्ट टाइम जॉब होती है, उनको करिए, जिससे आपके पास कुछ न कुछ इन सोर्स ऑफ़ इनकम रहे। तो आपके घर वाले इतने तो नि आत्मनिर्भर हो जाएँगे, ठीक है जी, अपना ख़र्चा निकाल रहा है, भले ही अपनी तैयारी कर रहा है, ख़र्चा ख़ुद निकाल रहा है, वो एक चीज़ होती है। और जो आपकी देखिए कहीं न कहीं अगर आप पिछली कभी असफल हुए हैं, तो वो आ कहीं न कहीं एक चीज़ है कि आप आगे सफल भी होंगे और थोड़ा ख़ुद पर भरोसा ज़रूर रखना कि आप आगे सफल होने के लिए जो ट्रेनिंग कर रहे हो या जो पढ़ रहे हो, वो आप अच्छी तरह करो। और एक और चीज़ शीशे के आगे आपने अगर सुना हो तो एक सेल्फ टॉक करने से कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, कहते हैं आपका भरोसा और आत्मविश्वास जाग जाता है। तो वो ज़रूर करिए अपने साथ कि आप एक सेल्फ टॉक ज़रूर करिए, जिसमें आप शीशे के आगे खड़े हो के 5 से 10 मिनट अपने आप से बात कर रहे हैं। और जो भी आपकी आशंकाएँ हैं या जो भी आपको कॉन्फिडेंस देना है, आप उसी के आगे तैयारी करोगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप अपने ऊपर भरोसा कर पाओगे कहीं न कहीं। और ऐसी भी बातें कभी न कहीं आपके जीवन में हुई होंगी जब लोगों ने आप पे अपना भरोसा दिखाया होगा और अपनी प्रतिक्रिया दी होगी कि आपके साथ रहने से उनको काफ़ी अच्छा लगा। या आपकी इस बात से वो इतने सफल हुए या कहीं न कहीं उनको वो प्रतिक्रिया कहीं न कहीं ऐसी रही होगी, जो आपका अब आभास उन्हें इतना अच्छा करवाती हो कि ठीक है, आप हो तो उनको डर नहीं है चीज़ों को लेकर। तो वो चीज़ें थोड़ी अपने दिमाग में रखिए कि ऐसे भी समय आए हैं जब आपने कुछ सिचुएशंस में बहुत आराम से, बहुत धैर्य से कार्य लिए थे और उन्हें सुझाव दिए थे और असफलता की चिंता किए बगैर। क्योंकि होता है जब इंसान उस पड़ाव पे होता है जहाँ वो नहीं ले पाता है तब वो दूसरों पे छ छोड़ता है अपने विचार और आपने वो चीज़ें पूरी की हैं। तो कहीं न कहीं आपने उनको उस जगह से बाहर निकाला है। तो थोड़ा अपने आप पे भरोसा करके, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए और कैसे आप इससे बाहर आ सकते हो, उस पे और थोड़ा काम करिए कि आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे। मेरे को लगता है मेरी एडवाइज़ आपको काम आएगी और आप इसको ज़रूर अपनाएँगे।
जी। हाँ जी। जी। जी, जी। जी। जी। जी, बिल्क जी। जी, बिल्कुल आपकी एडवाइज़ सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जैसे आपने मेरे को बताया मैं उन चीज़ों को ज़रूर करूँगा। आपकी एडवाइज़ सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।
जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू